Na ja, wie gesagt, mittlerweile verdient man ja in der Pflege auch ziemlich gut. Ähm, ich würde sagen, ähm, es man sollte ruhig auch mal wechseln und auch mal woanders reinschauen, weil, ähm, die die Bürojobs, äh, <chuckles> die werden ja auch immer gerne leicht dargestellt und entspannt und, ähm, ich fand's aber viel anstrengender, um ehrlich zu sein. Also, ähm, mich hat das viel mehr Energie gekostet, dort jeden Tag vor'm Rechner zu sitzen und stupide Zahlen einzutippen. Also, äh, d das war einfach nicht meine Welt und, äh, ehrlicherweise, äh, würde ich sogar sagen, dass, ähm, es so von von der Anstrengung her fand ich den Bürojob damals deutlich schlimmer, wie jetzt in der Pflege zu arbeiten, ähm, weil ich hier einfach diesen direkten Menschkontakt das gibt mir einfach Energie.
Mhm. Ja. Meine Mutter arbeitet selbst tatsächlich in der Altenpflege und kann auch sagen, dass es ihr Sinn gibt. Und dennoch merkt sie jetzt so mit dem Alter, dass es dann doch auch körperlich immer schwieriger wird. Natürlich ist sie auch 'ne Frau, da muss sie halt Leute umlegen, sage ich jetzt mal. Erlebst du das auch schon, dass vielleicht deine Arbeit auf 'n Rücken geht?
Mhm. Ja. Mhm, das ist 'n wichtiger Punkt. Ähm, i ich bin relativ sportlich. Ich habe damit nicht so sehr zu kämpfen, aber du sprichst natürlich 'nen wichtigen Punkt an. Ähm, das darf man natürlich nicht vergessen im Vergleich zu so 'nem Bürojob. Äh, so 'n Bürojob, den kann man halt auch noch problemlos im höheren Alter machen, außer man hat da halt auch, äh, ähm, stark mit Rückenschmerzen oder so zu kämpfen. Aber in der Regel geht es ganz gut. Ähm, und im Vergleich dazu ist es natürlich jetzt hier in der Pflege ähm, hm, also <chuckles> die Patienten sind ja nicht unbedingt immer die leichtesten und, äh, muss dann ehrlich sagen, es ist schon durchaus herausfordernd manchmal. Und, äh, wenn ich dann ältere Kolleginnen grade sehe, äh, habe ich schon echt auch tiefen Respekt davor, dass sie das so durchziehen.
Ja. Mhm. Mi mir gefällt's richtig, wie wertschätzend du über diese Arbeit redest. Das freut mich wirklich sehr. Was würdest du jungen Leuten dann sagen? Sollten die es auch ausprobieren, letztendlich sich in der Altenpflege so zu bewerben, das mal auf sich zu zukommen zu lassen mit 'nem Praktikum beispielsweise?

Hm, ich habe keine Vision. Ich bin zufrieden mit dem Stand, wie's aktuell ist. Hm, wie gesagt, ich kann's mir vorstellen, später auch, äh, zumindest teilweise als Dozent zu arbeiten, aber ich habe jetzt keine klare Vision, wo ich sage, da möchte ich mich jetzt irgendwie hin entwickeln oder so, ähm, weil ich persönlich sehr zufrieden mit der aktuellen Situation bin. Und vielleicht ändert sich das natürlich. Also, ich will das jetzt nie ausschließen, ähm, aber so wie's aktuell ist, passt es schon und, äh, so darf's auch gerne die nächsten Jahre weitergehen.
Das freut mich wirklich sehr zu hören. Wäre vielleicht eine Sache, die du gerne noch irgendwie teilen möchtest mit unseren Zuhörern so?

Liegt das einfach daran, dass du merkst: Okay, du hast jetzt genug? Oder liegt das daran, dass du merkst: „Okay, ich will doch irgendwie meine Zeit anders nutzen?“
Mhm, ich habe tatsächlich, äh, 'nen radikalen Jobwechsel vollzogen, ähm, und bin von der Bürotätigkeit, ähm, in die Pflege gegangen und, ähm, dort habe ich einfach gemerkt, ähm, <snorts> da hat man einfach 'nen viel tieferen Sinn in der Arbeit, ne? Also, man man äh, früher praktisch, äh, die Zahlen im Computer eingetragen und Umsätze gemacht, schön und gut, aber mittlerweile hilft man Menschen und das hat einfach 'ne ganz andere Qualität.
Spannend. Wie kam es zu diesem Sinneswandel? Also, wurdest du einfach mal auf aufmerksam gemacht, dass es auch die Möglichkeit gibt, ja, sich sozial, sage ich mal, zu engagieren? Oder hast du selber gemerkt, dass du es eigentlich lieber willst?
Ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich total unzufrieden bin an der Arbeit, ne? Also, mir hat der Job einfach keinen Sinn gegeben bis auf das monatliche Gehalt, was ich halt mit nach Hause gebracht habe und mehr war da einfach nicht. Und, äh, hm, auf Dauer habe ich mich dann gefragt: „Ey, wie viel Stunden arbeitet man eigentlich im Leben?“ Und das ist so zwischen 50 und 80000 Stunden macht man da gerne mal. Und, äh, dann habe ich mir so gedacht: „Okay krass, und das will ich jetzt den Rest meines Lebens einfach so, äh na ja, nur wegen dem Geld machen?“ Äh, und dann habe ich mich umgeschaut und, äh, überlegt: „Was kann ich jetzt machen?“
Oh.